Ah, je connais pas.
Tu sais, c'est c'est le le couple, hem, les Warren, parce qu'il y a un couple, heu, qui a d existé réellement et qui en fait, heu, est appelé par
Ah. Bah je vais je vais le voir peut-être. Je vais le voir.
Ouais, en tout cas, il y a il y a plusieurs il y a plusieurs, heu, volets.
Les conjurants.
Tout à fait. <chuckles>
Excellent et du coup, hem hem, en termes de, hem de fin de film d'horreur, heu, c'est quoi les films d'horreur qui t'ont plus marqué, heu, en termes de de conclusion?
Mmh. <blows air> Les films d'horreur qui m'ont le plus marqué. Ah, heu, hem
Moi, j'aime bien Resident Evil
Resident, je me souviens pas de la je je sais que j'en ai vu un, je sais pas si c'est le 1er
Pour les fins elles sont elles sont un peu bâclées, hein.
mais, heu, moi, j'aime bien le Resident Evil, en tout cas. Non, quand c'est ouais, bon, oui. Heu, j'ai bien j'ai
Du coup, ouais, tu as des tu as d'autres films d'horreur en en é en ouais.
Ouais, Martyr.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
Je sais pas si j'en ai pas entendu parler. Mais, heu, j'imagine que ça parle, heu, d'un martyr?
Ouais en fait, c'est un film d'horreur en 2 parties, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais film d'horreur français pour le coup, très rare
Oui.
heu, très, très bon film, hein.
Ah Martyr, c'est français?
Heu, trauma trauma traumatisant même. Je pense que c'est le
C'est c'est français Martyr?
Le film est français, ouais. Franco-canadien, il me semble et les acteurs sont français, heu, tout est français et je crois qu'il a été, heu, revisité, je sais plus comment on dit par, heu, les Américains. Il y a eu un remake, heu
D'accord. Très bien. Mmh. Le film d'horreur am américain j'avais vu, heu, Saw, heu 1, 2 et 3 heu, quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé que c'était des c'était des ben c'était plus que des fins ouverts, parce que c'est des fins qui, heu, qui forçaient un petit peu, heu, le le la création de d'épisodes prochains.
Ah ouais <blows air> là. Mmh mh. C'est ça.
Bah ça, ça me dérange un peu quand ils font un film et tu vois le film et tu te dis que le film, il est vraiment pas fini, c'est évident.
Il est pas fini, ouais.
Du coup, ça veut dire: «Bah j'ai vu tout ça pour rien».
Bah ouais, c'est ça, puis ça te laisse sur ta faim, tu as tu as pas forcément envie de voir, heu, la suite, tu vois, tu t'attendais à ce que ce soit fini et puis c'est tout. Puis même se replonger dans un autre, heu
Ouais. Et je trouve, ils font ça ils font ça de plus en plus pour les films d'horreur ou les films en général. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, pour les films d'horreur ou les films en général.
Comment?

C'est-à-dire qu'il il prévient dès le début de bien, bien respecter parce que sinon les s conséquences, heu, seraient irréversibles et heu, plu
Ouais, c'est dur quand même, hein.
Ah ouais, non, c'est super dur. Clairement, heu, <blows air>
Mais hem, en en soit ce film, même si la fin, elle aurait pas été, heu, soi-disant ouverte comme ça, je pense que ça aurait été quand même, hem, un film un film d'horreur entre guillemets «stimulant».
C'est quand même un bon moi, j'ai ouais, j'ai trouvé que c'était un bon film et d'ailleurs, heu, il a reçu des récompenses, ce qui est très rare pour des films d'horreur, pour un film d'horreur. Et ça, bah, en soi c'est
Oui. Ils ont ils ont reçu ils ont reçu de l'or. On leur a donné de l'or.
De l'or. <laughs> C'est vrai. Et heu, ouais non, c'était mmh.
Heu, comme s'ils étaient pas assez riches déjà.
Comment?
Comme s'ils étaient pas assez riches déjà.
C'est ça.
Des plaques d'argent.
C'est ça, voilà. Des plaques d'argent. Ouais, non, non, très bon film, hein, heu, très bon film. Heu, pour le coup, c'est je pense que c'est très difficile de faire un bon film d'horreur et là, heu
Oui, mais il y a un aspect un peu, heu, thriller thriller thriller.
Thriller?
Thriller thriller. Ouais, ouais, il y a un aspect un aspect comme ça, du coup qui qui rend le film d'horreur intéressant, c'est pas juste, heu
Thriller. thriller. <laughs> Oh ouais, c'est ça. Heu, en fait, c'est ça. Je pense que c <clears throat> c'est pour ça que je le case dans la catégorie thriller psychologique. Parce que pour moi, c'en est un. Après heu, pour il a quand même été récompensé en tant que film d'horreur, bon.
Mmh mh. Oui.
Après, il y a plein de films qui rassemblent plusieurs j plusieurs thèmes, plusieurs genres, donc heu, bon, ça se com ça se comprend.
Et hem, <tsk> j'essaie de me rappeler d'autres films d'horreur qui m'ont qui m'ont plu, heu
Get Out, mais bon, ça aussi, c'est un thriller, pour moi.
Ben, la fin de Get Out j'ai essayé de m'en rappeler l'autre jour mais c'est c'est la fin de g de Get Out, une des dernières scènes, c'est c'est son pote en fait.